Allora, oggi vorrei parlare di quei momenti nella nostra vita in cui dobbiamo affrontare, purtroppo, delle delle perdite, delle perdite importanti, e, mhmm, in tal senso, uhm, seguendo la tua esperienza di vita come ti sei relazionata ign in mhmm, a in questi momenti, diciamo?
Allora, ehm, quello che ti posso dire che, uhm, da poco ho perso, uhm, mia nonna, ehm, e diciamo, che ovviamente è sempre brutto quando perdi una persona, no, soprattutto quando, ehm, sono così vicine. Ehm, diciamo, che era una perdita che, mhmm, un po' ci aspettavamo, perché la fine, a una certa età è normale che va a finire così, però, è sempre, uhm, brutto mhmm, è sempre brutta la perdita in sé per sé. Quindi, uhm, diciamo, che ero un ero un po' preparata, mhmm, non è che è brutto dire, non è che ho v sofferto così tanto, ma, uhm, principalmente sento di più la sua mancanza perché, uhm, quando comunque vedi una che una persona non non sta più bene, uhm, diciamo, in salute
Mh-mh. Certo. Mh-mh.
di mhmm, diciamo, in quel momento ti senti anche un po' felice, in quell'ambito, perché è come se, mhmm, magari, s finisce il suo dolore, no, quindi, è è giusto lasciarla lasciarla andare. Ehm, però, certo, ci sono q quei giorni in cui, magari, uhm, senti ancora di più la sua mancanza, e quindi, uhm, non so, per esempio, per ricordarmela, uhm, magari, preparo già un un piatto che, mhmm, mi ricorda lei, uhm, magari così risento quei sapori, magari, vado a ricordarmi i momenti che passavamo insieme, e tutte queste cose. Quindi, sono dei piccoli, diciamo, rituali che faccio per anche per sentirla un po', no?
Mh-mh. Cert Mh-mh. Certo. Certo, immagino anche che quindi, che ne so, ci possono essere magari, degli dei piccoli oggetti che possono avere anche questa funzione, no, immagino oltre che, magari a, mhmm, delle pratiche rituali, per così dire, no, quindi, anche il cibo e insomma, tutto ciò che può portarti alla mente tua nonna, no?
Mh-mh. Sì guarda, allora lei, ci ha lasciato principalmente la sua casa. Quindi, quando, mhmm, andiamo, comu comunque vado principalmente alcuni giorni, uhm, appunto, in questa casa, ed è ed è come, ehm, diciamo se se sto lì con lei, no, ehm, quin
Mh-mh. Cer insomma, immagino che un po', mhmm, tutti gli angoli della casa ti portano in mente al ricordi specifici, no?
Sì, perché alla fine, ehm, è come se c'ho vissuto una vita, ma perché, ehm, stavamo sempre tutti i giorni da lei, pranzavamo da lei, comunque facevamo le feste. Quindi, è sempre ogni giorno è sempre un ricordo diverso che comunque, che ti viene in mente. Ehm, solamente che poi qua ci sono quei giorni, in cui ti senti un po' più giù, che ovviamente, ehm, mhmm, quand comunque quando c'è stata la perdita, principalmente ho chiesto aiuto, uhm, ai miei amici, magari per starmi un po' vicino. Uhm, alcune volte per esempio ho anche difficoltà ad andarci e quindi, mhmm, mi porto sempre un qualcuno che magari, mi faccia un po' da spalla. Ehm, soprattutto anche la mia famiglia in generale, ehm, so comunque sono tutti, un mhmm, tutti vicini, ecco, in queste in queste situazioni.
Mh-mh. Certo. Mh-mh. Okay. Beh, è importante insomma. Infatti quello che volevo chiederti era, mhmm, le persone attorno a te che ruolo hanno avuto in questo momento, e quali s mhmm, ti sei sentita più vicino, mhmm, tra il mondo della famiglia, il mondo degli amici, dei colleghi, oppure se tutti più o meno allo stesso modo hanno, ehm, influenzato positivamente il fatto di di aiutarti, insomma, ad affrontare questo questo pe o questo momento?
Ehm, guarda, principalmente hanno avute tutti un po' un mhmm, lo stesso ruolo. Ovvero che, è normale che quando perdi una persona ci sono un tutti, no, accanto a te. Quindi, ehm, non c'è chi avuto un ruolo più uhm, come si dice, più mhmm, più importante in ques sì, in questa in questa cosa. Uhm, solamente che, f forse gli amici, uhm, o e la famiglia, sono stati quelli più più stretti. Ehm, per esempio, mhmm, comunque con la famiglia parlava di parlavo di questo dolore, no, quindi, è una cosa che ti aiuta a magari, a superarlo anche. Mentre gli amici, quando magari mi vedevano un po' più giù di morale, mi portavano in giro. Magari andavamo, uhm, nei ne ehm, nei pub a o magari, anche a ballare. Ma solamente, magari per farti, uhm, svagare un po', no, quindi, alla fine, hanno tutti avuto un ruolo importante in questa mhmm, in questo diciamo, in questo caso. Mentre, mhmm sì. No, dico, m mentre diciamo per i colleghi di lavoro, alla fine è una cosa di cui non ho parlato molto, ma solamente per il fatto che tendo a non mhmm, a non avere, diciamo, un rapporto al di fuori, uhm, lavorativo. Uhm, e quindi ecco, non è che hanno giocato un ruolo così fondamentale.
Mh-mh. Importanti, sì. Mh-mh. Sì, cert Beh, insomma sì. Okay. Poi ovviamente insomma, uhm, tu sei per forza di cose, più vicina, immagino, alla tua famiglia, ai tuoi amici piuttosto che che ai tuoi colleghi, ci ci mancherebbe altro. E, mhmm, <tsk> senti, ma invece questo momento di di lutto, questo momento difficile, senti che ti ha cambiato, uhm, ha cambiato qualcosa dentro di te, uhm, che hai potuto notare anche in futuro? Uhm, oppure non hai notato, diciamo, alcuna differenza all'interno della della tua anima, per così dire.
Ma sì, alla fine penso che, mhmm, la perdita di qualcuno cambi sempre, uhm, qualcosa, volendo o non volendo. Quindi, uhm, per esempio io, uhm, all'inizio ho sentito uhm, cioè mi sentivo da tanto da sola, ma solamente per il fatto che non ero abituata a non avere più quella persona accanto, no, Quindi non sentirla, uhm su perché io per esempio, con mia nonna ci parlavo tutti i giorni. Ci chiamavamo, uhm, allo stesso alla stessa ora, tutti i giorni. Quindi, mhmm, inizialmente quella routine è mancata e e c era come se mi sentivo abbandonata. Però, alla fine sai che, non era così, ma ma c'era appunto altro, no, quindi, mhmm, è come se ti abitui anche un po', uhm, a quell'assenza, ehm, della della persona, e magari, ehm, tipo, è anche un po' un aspetto positivo. Perché alla fine inizi ad abituarti a un qualcosa che può risuccedere, no, quindi, magari te dà un po' più forza. Uhm, mentre per altri può magari, uhm, può anche essere una cosa negativa, no, però, mhmm, diciamo che, la cosa più mhmm, più giusta, credo che quando senti determinate emozioni perché io per esempio, prima non parlavo mai del mhmm, se magari, mi sentivo triste come mi sentivo, no, per esempio, adesso questa perdita ha mi ha dato questo spunto di cercare sempre di parlare, esprimere le emozioni cosicché o magari ti sfoghi, no?
Mh-mh. Cert Mh-mh. Sì, cer Mh-mh. Certo, certo. Infatti, ehm, una cosa che volevo chiederti era se, mhmm, momenti come questo, ehm, ti hanno poi, magari in futuro, uhm, diciamo suggerito magari dei piccoli gesti o dei piccoli rituali, delle piccole impostazioni insomma, da seguire, per poterle affrontare meglio? E se se hai trovato metodi di questo tipo, se insomma, ti va di condividerli, anche per chi magari, affronta queste problematiche oggi, no?
Eh diciamo che alla fine non non si è mai pronti per determinate situazioni però, ehm, alla fine magari, quando già ne hai provata una, sai come poter reagire. Per esempio, ehm, <giggles> io ho avuto anche, ehm, la perdita dei miei di uno dei miei cagnolini, anche se è una cosa un po' diversa, però diciamo che questa, mhmm, è come se mi ha un po' aiutato, no. Perché magari di ehm, per esempio con mia nonna un periodo ero diventata un un po', ehm, irascibile, non mi si poteva dire niente, quindi non non mi si poteva parlare perché ero talmente, ehm, diciamo un po' come si dice, ehm, estranea a questa situazione che non sapevo come comportarmi. Ehm, poi come ti ho detto piano, piano ho cercato di, ehm, parlare ed esprimermi, cosa che non mi succedeva prima. Poi appunto, con questa perdita del cagnolino, ehm, è stato un po' più diciamo semplice ma solamente per il fatto che sapevo come reagire. Quindi secondo me, ehm
Mh-mh. Mh-mh. Avevi diciamo dell'esperienza passata utile in tal senso, no?
Sì, eh sì, diciamola così. Ehm, quindi, ehm, secondo me è giusto, magari se posso dare un consiglio a delle persone, ehm, che magari affrontano questa mhmm, queste determinate situazioni, credo che la cosa più giusta sia iniziare a parlare proprio del proprio dolore. Magari se non ci riescono anche chiedere un aiuto, magari a delle persone vicine, ehm, oppure magari anche un proprio, diciamo specialista, no, che magari ti può aiutare ad uscire da queste situazioni. Perché alcune persone non ci riescono, hanno un po' più difficoltà, mhmm, a farlo. Quindi, ehm, magari non so, anche a, mhmm, a svolgere de delle attività, per esempio lo sport, non so, un qualcosa che gli piace solamente anche per svagarsi un po' la testa. Per esempio io, mhmm, dopo, mhmm, ho iniziato m a praticare la palestra che era una cosa che non facevo e e questo mi ha aiutato molto a, mhmm, diciamo non pensare, ehm, magari quando appunto, ehm, avevo la testa piena, no, da queste cose, mi sentivo pro me la d sentivo proprio piena, andavo a fare sport
Mh-mh. Certo, certo. Sì. Sì. Avevi bisogno, insomma, di una forma di dis "distrazione", tra virgolette, qualcosa ti o che ti occupasse la mente, no, e il cervello.
Sì esatto, più che altro, cioè mi andavo a sfogare, no. Eri talmente pesante che magari lo sport ti aiuta a, mhmm, proprio a liberare in tutto.
<clears throat> Mh-mh. Quindi, diciamo che se da un lato, uhm, suggerisci insomma di effettuare un percorso di, ehm, apertura, cioè quindi di parlare di del periodo che si sta vivendo con gli altri, dall'altro lato, mhmm, suggerisci anche magari di effettuare un percorso personale, no. In cui potersi sfogare, in cui poter un po' liberare <chuckles> la mente per quanto sia possibile, no. Giusto?
Sì, sì, ma alla fine poi è u questo è un percorso che, ehm, comunque diviene spontaneo secondo me. Ehm, arrivi a un punto dove, pur di non pensare, cerchi di fare qualsiasi altra cosa. Quindi poi ogn ogni cosa diciamo è diversa da ogni persona, magari reagisce in altro modo, però appunto il consiglio che darei è giusto è quel di fare è fare qualcosa pur di non, uhm, pensare a diciamo a determinate cose.
Mh-mh. Okay, okay quindi, insomma tenersi <chuckles> tenersi presente sul momento. No non lasciarsi magari, mhmm, diciamo tutte le le vicissitudini del mondo, farle viverle passivamente, no?
<chuckles> Sì. Ehm, poi diciamo che, alcune volte, aiuta anche magari, uhm, scrivere no, ovvero ci sono delle persone che, mhmm, no appunto non riescono a parlare ehm, cercano di, uhm scrivono sopra un diario, non so, un quaderno, comunque le loro emozioni e questa cosa anche aiuta molto, per esempio io non la faccio, però ho visto molte persone che me l'avevano consigliato e, mhmm, comunque per loro anche questo è un ottimo sfogo, quindi ci sono diverse uhm, come si dice, diverse situaz comunque diverse opzioni che possono aiutarti Sì, esattamente.
Sì. Mh-mh. Diverse forme. <chuckles> Ma, mhmm, questo che hai suggerito ora riguarda tipo scrivere, che ne so, dei dei flussi di coscienza, no, tipo dei quei pensieri che ti vengono in mente, trascriverli subito, oppure, non lo so, una diversa impostazione.
Ma no, ma alla fine qualsiasi cosa ti passa per la testa. Cioè, io, nel senso, vedo persone che scrivono, uhm, non so: "Oggi non mi sento, mhmm, uhm, cioè, felice, oggi non mi sento comunque ne in vena." Quindi, ehm, magari lo fanno proprio per liberarsi da da dei pesi che magari si sentono ecco, che s che si sentono. Oppure magari, una cosa che eviterei di fare, soprattutto, uhm, è quello di dire le solite frasi di convenienza, ovvero: "Mi dispiace." Ehm, cioè, uhm, "Devi superarlo, uhm, in modo giusto." Credo che ognuno abbia i propri tempi, no, nel senso, è normale che una persona cerchi de confon di confrontarti come si dice, di confortarti. Però, ehm, credo anche che quelle solite frasi un po' mhmm, non so, quelle sempre quelle ridette, siano un po' superficiali Sì.
Mh-mh. Sì. Mh-mh. Sì, cer Quelle standard <chuckles> diciamo. Sì, lasciano un po' il tempo che trovano, ecco, poi la la vera vicinanza la si manifesta in altri modi e e in altre forme, quello senza dubbio.
E Sì, quindi credo che queste frasi un po' così, uhm, io, per esempio, le le eviterei. Infatti a me non me le hanno mai dette, ma perché sanno che a me non piacciono che mi che mi vengono dette. Quindi non è una cosa che io, per esempio, le altre persone non direi mai, uhm, magari gli starei solamente vicino e, uhm, cercherei di confortarle in un altro modo, ehm, magari Sì.
Mh-mh. Certo, ma a volte anche solo la vicinanza fisica, senza magari dire niente, può essere molto, molto utile più di di tante parole.
<chuckles> Sì, esatto.
<clicks tongue> Va benissimo, allora io ti ringrazio per aver condiviso questa esperienza di vita con me, per avermi dato queste informazioni che possono essere sicuramente utili per chi vive, magari, momenti come come questo, e spero di di sentirti presto.
Grazie, anche per me è stata una bellissima chiacchierata, e grazie per avermi e ascoltato.